แล้วพอเขา เขารู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่เนี่ย ผมว่า ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หลายอย่างเลย ก็คือ 1 เขาจะรักตัวเอง ใช่ไหมครับ แล้วก็ สอง เขาจะมีความ อ่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเห็นใจกับ อ่า เพื่อนมนุษย์ หรือว่ารวมถึงสัตว์โลก อะไรอย่างเงี้ยครับผม ผมว่า อ่า เขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่ดี แล้วก็มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งก็ ผมก็คิดว่า ลูกของคุณหมวกเนี่ย จะต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่ ๆ เลยนะครับ
อืม อา ใช่ อา ถูกต้อง ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ถูกต้อง ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ คุณบ้าน ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกัน
ได้ครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ
ค่ะ